Есть, а, есть несколько моментов, но самый такой вот раздражающий, а, в таких вот крутых, а, как-то ра такой таких очень крутых серверах, да, где вот, э, э, всего очень много и, конечно, этот контроль нужен. Потому что, ну, случится там балаган, белиберда про ну и начнёт производить, потому что люди все разные, разные, ну, возрастные категории, разные там задумки, хотелки и там и привлекание внимание ещё чего-то. Поэтому, м, вот, что меня очень сильно раздражает. Вот очень сильно, допустим, я начинаю с каким-то человеком ссорься, допустим, я не употребляю маты или даже если я это делаю, я как бы, ну, не человеку это говорю, но просто я вот как-то выражаю свои так эмоции. Я просто иногда даже вот без матов могу просто как будто на таких повышенных тонах как будто, э, что-то кому-то предъявлять, но ни угрожая, ничего там не в игре не
Можешь вспомнить? Мгм. Мгм. Со со знаками препинания, да, с большим количеством? Или как как ты предпочитаешь, эм, допустим вот как в этой среде, игровой, скажем так, да, принято выражать свои эмоции, если это не головой не голосовой чат, да, а текстовый чат, то как сейчас, ам, э, чаще всего люди выражают эмоции? Это ну, наверное, знаки препинания- это для стариков, да, скажем так, а тачт а всякие эмодзи или, или как в выражаются эмоции чаще всего или в словах непосредственно?
Ну ну <laughs> Я люблю начать писать капсом, э, большими буквами. Я помню <laughs>
Мгм. Так, это тип это как бы громко, да, ты ты говоришь или что это значит?
Конечно. Я вот, э, как будто громко кричу там, вот как будто, ну, человек может не слышать, я хочу вот докричаться, да, вот, не обижать никого. И я помню, я хотела прослать это сообщение, мне сразу удалила сразу сервер уже бот удаляет и пишет: "Ты чё тут гавкаешь?" У меня автоматически, да, стоят какие-то приколы в этом сервере, да: "Ты чё-то тут, ты ты ты всех тут распугал, ты зачем ты тут гавкаешь?" Ну, такие какие-то приколы, да, сервера. Но это очень оригинально, мне такое нравится, но тем не менее это бесит, потому что, ну, хотела что-то громко человеку сказать, потому что он меня не слышит, да, и мне не дают выражаться, вот я ненавижу, когда мне не дают выражаться, да. Потому что я иногда могу как-то, ну, отойти, оставить всё св ну, в спокойствии, но да, я так хочу выразить своё мнение. И когда вот кто-то даже может тебя вот как будто забанить, да, и либо там на какое-то время как будто замьютить, чтобы ты не мог писать нигде, находиться в этих голосовых чатах, а, просто из-за того, что, допустим, ты с кем-то спорил, а потому что у них там вся такая дружная атмосфера, да. Ну, а я что, я ж человек, хочу поспорить, да, вот я же как-то, может, ну, как-то и не перехожу на какие-то личности.
Да. Ага. Ага. Мгм. Ну, ты пришла пока погавкать. Ну, дайте погавкать. Да. Ну вот смотри Да-да-да.
Ну конечно, а что я тут? Ну, вы все крякаете, ну, если мне погас. Ну, в общем, это ка ну, такой человек.
Мгм. Да-да-да. И как как вообще это сказывается на процессе? Ну, там, допустим, в данном случае игровом процессе, да. Это может его остановить или как-то, ам, ну, м, чтоб внести как какую-то, ну, суматоху и неразбериху, и вообще всё остановиться может? Или как как это вообще происходит? Вот такое, ам, ну, скажем, ам, взаимодействие на повышенных тонах.

А, наверно, допустим, если всё-таки это какая-то онлайн пр платформа, допустим, щас я возьму, э, Discord, да, я часто играю, э, в компьютерные игры, я очень часто общаюсь с людьми. И раньше я была ну, у меня были такие проблемы, да, я любила внимание, да, я неправильно его притягивала, щас у меня немножко с этим получше, но всё же я люблю какие-то там шуточки сказать, ещё что-то, да, и людей это, ну, не то чтобы раздражает, но, допустим, вот, знаешь, всегда такая несерьёзная, да. Допустим, я могу по какой-то игре найти какой-то сервер и зайти в этот сервер, да, и там я читаю вот сразу там: "Согласитесь с правилами". Да, я вижу вот эти все правила передо мной, там 20 правил, там нельзя то, нельзя то, нельзя то, нельзя оно, да, и вот я читаю это всё, думаю: "Мне можно всё". <laughs> Я, я, ну, я так в шу в шутку, я, конечно, не буду там засорять, м, там красивые сервера, ничего. <laughs>
Мгм. Так. Ага. Понятно. Мгм. <laughs> Так. Да-да-да. Ну, то есть, это это то, что значит оповещение какое-то, да, которое всплывает именно перед входом в чат, да. И ты и тебе, ты вынуждена со значит, согласиться. Мгм.
Да. Согласиться. Ну, что там, соглашаешься, нажимаешь там, не делай, что надо, выкидывают оттуда. Ну
Ну да, и если если не согласишься, не пустят, да, получается так.
Э, да, да, ну, просто там такие, в таких крутых серверах всегда в начале есть выбор, да. Даже вот, допустим, если там по какой-то именно игре, там, допустим, какие-то роли в этой игре есть, да. Вот что ты больше любишь в этой игре делать: там, стреляться, там, э, ф фармить, да, что-то, ну, что-то в зависимости, что ты любишь делать в этой игре, поэтому да, как бы ты выбираешь. Ну, допустим, я согласилась с этими правилами, да, я там прихожу, допустим, в этот сервер, и все такие, такие милые, там: "Доброе утро", там, э, ф там: "Приятного аппетита", там: "Доброй ночи". А ты такая, знаешь, вот, ну, после всех этих агрессивных игр, да, там, где очень токсичные сервера, там, где, э, даже если ты там лучший друг кого-то, он всё равно тебе что-то будет такое говорить, такое неприятное, просто потому что, ну, онлайн-общение, просто такой стиль, да. Я вот такая вот это всё вижу, думаю: "Что-то тут не так, надо обстановку немножко развеять", да, я могу что-то такое вот, никого не обижая, просто что-то такое сказать, да. Там, допустим, вот я прихожу в голосовой чат, да, ну, сижу, кого-то жду, да, там по игре, там очень много людей в других голосовых чатах сидят, а я сижу, я жду кого-то, да. Мне кто-то пишет, там: "Ну, ты название-то как бы и сделай", да. Там можно название изменить, да, вот именно голосового чата. А, <chuckles> и я, там, где человек, я помню, он написал: "Измени, э, тебе надо изменить, <chuckles> э, название голосового чата, да, ну, как-то какое-то имя дать, чтобы, ну, люди понимали, зачем ты там сидишь, да". Я скопировала вот эту его фразу и вставила как гала как название голосового чата. Но просто вот такие вот моменты, да, и их это раздражает.
Мгм. Так. Неприятная, да? Мгм. Мгм. Так. Ага. М. Интересно. А бы был какой-то реальный реальный момент, который, например, тебя вывел из себя вообще, что ты вот, э, вз просто взорвало, так сказать, да, э